Ага, мамы и супы. Дак
Да. Потому что мне сразу вспоминается, что я или приболела, допустим, и мама сварила мне куриный супчик, и мне после него хорошо стало. Вот. Или же мне вспоминается
Только курение или ещё какие-нибудь?
ещё другие тоже, или вспоминается, что я там, например, зимой прихожу домой условно после университета, и мне вот так холодно Да, да, а вот дома так вкусно пахнет соляночкой. Просто прелестно.
Продрогшая голодная, да да. И кажется, что все проблемы исчезли. Сейчас нужно переодеться, помыть ручки, и сесть за стол, и всё будет хорошо.
Да, да. Мгм. М-да. Это такой, м, достаточно простой способ ощутить себя комфортно: и тепло и внутри, и на душе тепло становится тоже.
Понимаю, понимаю. Скажи, пожалуйста, м может быть, дело всё-таки не столько в супах, сколько в маме?
Ну, возможно, и это тоже отчасти, э, играет роль. Ну, э, то, что это какое-то ощущение заботы, проявление внимания к тебе, да, со стороны близкого человека. Возможно, в этом тоже есть, э, доля правды. Хотя я сама тоже
Люби любящая мама, которая готова приготовить и потратить свое время и силы, чтоб приготовить любимый суп для любимой дочки?
М. Конечно. Конечно, именно так. Я, конечно, тоже бывает иногда себе готовлю именно куриный супчик. Вот, ну или муж мне тоже готовит.
То есть получается не то, да?
Ну это, м, только вот один я могу приготовить <chuckles> куриный суп, и, наверно, на этом всё. А вот соляночки. М.
И в нём не хватает главно главного ингредиента. Самого главного ингредиента, это не хватает мамы.
Ну да, да, это действительно так, э, всё-таки мамины суочки, они какие-то вот особенные, знаешь. Как-то так <gasps>
Понимаю. И, э, тебе что запомнилось в этих маминых супах? Особый вкус? Какие-нибудь, может быть, приправы? Ну что-то, что отличает их от других, не таких вкусных супов?
Мгм. Мгм. Ну и вот Если мы говорим о солянке, то, может, другие тоже готовят примерно по тому же рецепту, но это вот аромат этих копчёных, э, рёбрышек, а, и, в общем-то, какой-то аромат копчёностей.
У солянок очень много всяких рецептов, да, так что солянка это как раз та возможность проявить свои особые, м, подходы приготовления супов. Ну расскажи о солянке мамин
Мгм, мгм.